อืม ดีมากเลยค่ะ ก็รู้สึกว่า แบบว่าเป็นวัน ที่ แบบ ได้ทำอาหาร ได้ผ่อนคลาย อะไรงี้นะคะ พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ใช่แล้ว ค่ะ ใช่ค่ะ อืม แล้ว แล้วทางนั้นสั่งอะไรมากินคะ วันนี้?
อืม วันนี้สั่งหมาล่ามากินค่ะ
โอ้! อร่อยเลย หมาล่า ไม่ได้กินนานมาก
ใช่ ค่ะ แล้วก็เดี๋ยว ตอนนี้กำลังจะแบบ ว่า รอข้าวต้มโต้รุ่งอะค่ะ ก็คือ สั่ง สั่งไปเพิ่มค่ะ เพราะ ว่า หิวค่ะ
อืม <chuckles> อืม ก็กินฉ่ำเหมือนกันนะคะเนี่ย กินนานหรือยัง คะ หมาล่า? แล้ว มิด จะ กินเพิ่มอีกแล้ว
อา หมาล่ากินประมาณตอนหน้าจะ ทุ่มหนึ่งมั้งคะ เพราะว่าตอนนี้ ก็จะตี หนึ่ง แล้วนะคะ ก็หิว อันนี้เป็นมื้อที่ 2 ค่ะ
อืม อือฮึ อืม มื้อที่ 2 ของวัน ใช่ไหมคะ? <chuckles> โอ้
ใช่ เพราะว่าตื่น ส ตื่นเย็นค่ะ